ก็มีเหมือนกันค่ะ อย่างเช่น บางทีอะเรานอนดึกเกินไป อะไรอย่างเงี้ย บางทีแบบ เอ่อ เหมือนกับว่า เราอะมีงานที่แบบว่าทำจนดึกดื่น ตี 2 ตี 3 อะไรอย่างเงี้ย พอกว่า จะ จะทำงานเสร็จอะกว่า ก จะขึ้นนอนนะคะ มันก็ต้องมีแบบว่า อ่า เก็บอะไรนู่นนี่นั่น เพราะว่าอย่างที่เราบอกอะ เรามีเลี้ยงแมวหลายตัว ใช่ไหมคะ เราก็ต้องดูอะความเรียบร้อยอะว่า มันมีเขาเข้าห้องน้ำไหม แบบว่าฉี่อึไหม ก็ต้องเก็บอะไรให้เรียบร้อย เพราะว่าไม่งั้นอะเดี๋ยวมันก็จะส่งกลิ่น อะไรอย่างเงี้ย หรือไม่ก็ ถ้าหากว่า บางทีอะเขา ถ้าเราไม่เก็บ ใช่ไหมคะ เพราะมันมีหลายตัว ถ้าหากว่า มัน มันรวม ๆ กันอะ มันก็รู้สึกว่า เอ๊ย มันก็แบบว่าสกปรก แล้วก็แบบเหม็นคุ้งไปทั้งบ้าน เพราะฉะนั้นน่ะก่อนขึ้นนอนอะ เราก็จะ ดู ดูแลความเรียบร้อยตรงเนี้ย เราถึงจะขึ้นนอนได้อะ เราก็ไปอาบน้ำนอน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้ดึกขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วทีเนี้ยพอตื่นเช้ามา มันก็เลยง่วงงัวเงียค่ะ มันก็เลยเป็นประมาณนั้นน่ะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความงัวเงียเนี่ย ก็อาจจะทำให้เกิดจากการที่เรานอนดึกเกินไป เพราะ ว่า มีภาระหน้าที่ ที่จะต้องดูแลน้องแมว ใช่ไหมคะ แล้วก็ยัง ตอนเช้าเนี่ยค่ะ ยังจะต้องรีบตื่นมาดูแลเขาอีก เพราะว่าจะต้องมาทำความสะอาด อะไรอย่างเงี้ยเคาะ อย่างเงี้ยเนาะ เพราะว่า มันก็ต้องดูแลใส่ใจกันอะค่ะ พวกเรื่อง สัตว์เลี้ยงอะค่ะ อีแล้วอย่างเงี้ยอะค่ะ คุณมีวิธีกำจัดความงัวเงียให้ออกไปโดยสิ้นเชิงอะค่ะ พร้อมที่จะตื่นมาดูแลน้องแมวเนี่ยค่ะ สามารถจัดการกับตัวเองได้วิธีไหนบ้างคะ?
อืม ใช่ ใช่ อือฮึ อืม ถูก อือฮึ ใช่ อือฮึ ถูกต้อง อืม